Che questo, diciamo, mi è capitato in parte magari delle delle volte appunto di conoscere persone, amici che tuttora diciamo ci parlo. Quindi appunto, cioè da questo punto di vista è qualcosa che c c c che può andare ecco, però dov il resto un po' non
Sì. Sì, sì, però ecco deve esse' usato nella giusta maniera, perché sennò poi è tutto un troppo.
Certo. No, de esser utilizzato nella giusta giusta maniera perché nel giusto modo, perché, diciamo, poi si perde un po' il controllo, secondo me.
No, ma esempio un esempio banale può essere ese cioè, io a me a volte m'è capitato che magari non vedevo una ex collega da tanto tempo, ehm, però non sto manco là a scrivergli come stai, come non stai, come va, come non va. Ho visto sui social che aveva messo una storia che lavorava in un posto, v io mi trovavo di passaggio, ci ho pensato e ho detto mò gli vado a fa' una sorpresa. Ecco, però così cioè quello ma c secondo me è un utilizzo utile. È vero che se lei non avesse mai messo la storia non l'avrei mai saputo, però, ehm, eh
Sì. Sì. Certo. Certo. Certo. Eh beh, eh, c questo è anche vero, no? Ma perché diciamo ormai anche, c c cioè in qualche modo non ci interessa soltanto la nostra vita, però anche quella degli altri, no: "Ah, vediamo cosa fa quella persona". Cioè uhm, quindi cioè è e quindi diciamo è innegabile, no? Che
Ah, come? Oh, a voglia, sì. Quello è è il livello pro dei pettegolezzi è diventato.
<chuckles> De sì, sì è vero. Sì, sì.
Prima c'era i pettegolezzi di paese, mo' c'è il pettegolezzo social, cioè perché ce alla fine fondamentalmente ci piace fare gli affari degli altri.
Cosa? Ma i in verità è così purtroppo, perché, diciamo, ci ci piace, diciamo, fare, sapere cosa fanno quelle persone, cosa fa tizio, cosa fa quello, cosa fa quell'altro, ah, uhm, vediamo cosa fa il cioè mhmm
Sì. Sì, perché siamo impiccioni, ma siamo impiccioni impiccioni di natura proprio, cioè non è che
<chuckles> Sì, sì, sì, sì, è è così, è così veramente, ehm, certo No, dimmi.
Cioè Non cioè No, dico non pure il fatto che ne so, magari, io per esempio una cosa che non capisco è quelli che mettono sub allora quelli che mettono la foto del bambino e poi la coprono con la faccia dello smile. Ma che cosa ce la metti a fare?
Sì. Ah, questa quest'altra allora queste sono le le foto che mi fanno, uhm, veni allora, queste mi fanno strappare delle risate, perché se metti tu la foto appunto del del bambino poi metti la la la la appunto la faccina, lo sla ls lo smile, ma no, che ci metti a fare la foto? Cioè, non non non non lo so. <chuckles>
Ah-ah. No, infatti guarda, è assur non la mettere per niente, solo per far capito? Ah
Sì, per far, diciamo, parlare, no?
Sì, sì, per far parlare, hai detto bene, perché, cioè oppure quelli che si taggano dentro l'ospedale.